عايزِِك ت يعني يبقى عندِك كده، آآ روتين مُعيّن للتنفس كده، لمّا تلاقي نفسِك قلقانة أو متوترة أو خايفة فعلًا من فكرة إن أنتِ ترجعي للشغل، عايزِك آآ يعني إيه، تتنفسي كده، تاخدي نفس 4 مرات وتكتمِيه لمُدة مثلًا 10 ثواني، وتطلعيه بهدوء خالص كده. الموضوع ده هيقلل من عندِك التوتر، آآ، يعني آآ التوتر ب ب بصورة كبيرة أوي، موضوع إن أنتِ تعملي تمارين للتنفس وكده. برضه، آآ لو يعني عملتِ خِطط كده للراحة، يعني أنتِ <tsk> ما ما أنتِ كده، كده مش هترجعي للشغل ب بم ب ب يعني بكامِل قوتِك أو بكامل آه، بكامل طاقتِك، آه، يعني أنتِ تعملي فترات راحة مُخططة يعني مثلًا، أنا هاخلّص ساعة وأريح مثلًا ربع ساعة، وبعد كده هاخلص ساعة تانية وأريح ربع ساعة. آه، آه، يعني عايزِك برضه ما توتريش نفسِك، ما تقلقيش نفسِك، أنتِ آآ قيمتِك كبيرة أوي في الشركة اللي أنتِ فيها و و ويعني أنتِ كده، كده، آآ يعني مكانِك موجود ومحفوظ، وما تقلقيش من الف من الفترة دي، الفترة دي طبيعي جدًا إن هي تحصل. ويعني آآ وهتلاقي بقى الدعم بقى، يعني برضه عايزِك تِدوَّري على الدعم من من من بقى من مامتِك اللي أنتِ بتقولي بتقولي إن هي موجودة معاكِ وبتساعدِك، برضه من صحباتِك آه، آه، آه يعني أنتِ طبعًا آآ، است حاولي تست يعني تستغلي الدعم ده بشكل إيجابي، برضه دعم من صاحب الشركة، ومن زمايلِك في الشغل، ال ال الدعم ده هيساعدِك برضه إن أنتِ إيه، آآ تقللي الخوف، وتقللي القلق اللي بييجي لِك. شايفة إن برضه، آآ، موضوع الدعم ده، إن أنتِ تاخدي دعم من الناس اللي حوالينِك، هيساعدِك إن أنتِ تقللي الخوف بتاعِك؟
إمم. تمام. بطاقَتِي كلها، تمام، فاهماك. أيوه، ما اضغطش على نفسي. آه، بصراحة هي مش سايباني خالص.